Procure urgente um terapeuta. Eles vão te ajudar. Você é competente, você é forte. Ué, quando você quer pintar o cabelo? Você não vai no cabeleireiro? Pintar a unha? Vai na manicure.
Eu faço eu mesma. Eu confio. Vou lá eu mesma. Mas mesmo, assim, porque eu sei fazer. Mas isso você tem razão: "Procura o profissional". Eu procuro um profissional. Quando eu quero uma coisa top, eu procuro profissional.
Mas mas sa mas não sabe fazer igual. Uma Claro. Profissional. Mesma coisa, você pode saber pintar, mas não é igual a um cabeleireiro. É do seu jeito.
Olha a resposta minha agora: "Eu faço eu mesma". E aí eu estou pensando que eu resolvo eu mesma.
É. Você entendeu também que talvez seja a "síndrome de eu posso tudo"? Ué!
Sim. E eu v conversando contigo que eu estou me dando conta disso.
É é muito interessante uma autoestima, mas não deixe
De eu s querer ser polivalente e ao mesmo tempo me sabotar.
Sim, exatamente, porque a autoestima demais também pode sabotar. É o que você falou.
É.
Busque ajuda para você não perder essa oportunidade maravilhosa que tá aí chegando para você por competência.
Não, e eu vou buscar mesmo, porque eu não posso perder essa oportunidade, é única.
Com certeza.
E eu vou buscar com certeza. Eu n n é que eu não tinha pensado nisso. De verdade. Não tinha me ligado. Olha foi muito bom ter conversado contigo sobre isso, <chuckles> porque achei o norte.
Pronto.
foi muito bom ter conversado contigo sobre isso, <chuckles> porque achei o norte.
<chuckles> Ótimo. Foi um prazer. Foi um prazer. É isso aí. Achou? Então
Olha
pega firme. Boa sorte, muito sucesso, hein.
Muito obrigada. Obrigada, até a próxima.
Até.